La vessavo, no? Perché siccome ero io così disonesto, no, pensavo che anche lei lo potesse essere, no? Ero o o o o o lo fosse addirittura. E quindi, mhmm
Sì. Certo, sì.
ero geloso. Cioè, s poi pa paradossalmente capi Ero io che facevo: "Eh, poi" e e lei invece poveretta era cioè
Eh certo sì, sì.
non era come me, no?
Eh certo, sì, sì, sì, ma a volte appunto è quello, è che di riflesso tu pensi che l'altra persona sia come te, quindi cerchi di ricorrere ai ripari.
Eh sì, eh sì, eh certo quindi quindi in quel caso sono 2 le cose. O o sei tu e quindi pensi che anche gli altri sai i mal fidati, hai visto a gente malfidata, no? È perché loro sono sono disoneste, allora pensano se e che anche tutti gli altri siano come loro, no?
Mh-mh. Sì, sì, sì, ma poi diciamo pure che forse chi ha tutta questa gelosia ha anche manie del controllo, cioè secondo me è molto anche restrittivo, il fatto secondo me di essere restrittivo o perlomeno io personalmente se una persona mi nega cose perché è geloso che a lungo andare io mi scoccio, cioè dico: "Oh ma c chi sei? Cioè perdonami, io so quello che faccio quando vado in giro, non c'è bisogno che tu me lo vieti insomma". Cioè non esiste.
E quindi Eh certo, embè! Eh ma che voi ao? Cioè. Eh certo. Certo, certo. Ma guarda secondo me ga a parte che comunque se le motivazioni per cui uno, ehm, possa essere geloso credo che cioè non è che diciamo come stiamo un pochettino adesso noi in maniera riduttiva, no? Dici ma ci sono tante tante motivazioni, tante sfaccettature, tante sfumature.
Mh-mh. Sì, sì, sicuramente.
Però penso una una anche quella lì che m magari sei sei sei sei insicuro, no? Quindi allora che ne so tu sei innamorato, no? Sei innamorato, ehm, vedi questa persona quasi un po' quand vabbè quando poi sei innamorato veramente fradicio, no? Cotto, stracotto, vedi la cosa come come come una una divinità, no? Un, una cioè, che non vorresti perdere, no? Allora magari se se se non sei una persona che ha una certa autostima e che sei sicuro di te e quindi pensi, ma ci e den nemmeno di meritartelo questo amore, no?
Eh sì. Sì, sì, cotto a puntino proprio. Sì, sì, sì. Certo. Eh sì, però secondo me a questo punto poi sta pure all'altra persona, ehm, nel senso far capire che devi esse sicuro, che non c'è bisogno di tutta questa gelosia, che
Capito? Eh però magari sai però non t sì certo, però magari non è che uno tel cioè il geloso ti dice perché è geloso. Allora tu maga sei tu che devi che poi se sei un po' no ecco
No, quello no, sicuramente è vero, si tende a non comunicare.
stiamo facendo questo ragionamento quindi io penso che se a te ti capitasse una persona gelosa bene o male riusciresti a capire quali sono le motivazioni e poi magari lo affronti tu la situazione, penso no? Eh, però magari tante invece tante tante no, tante la la la subiscono magari poi dopo diventano anche un po' intolleranti, perché diventa una cosa troppo troppo pesante e si rompono anche le
Sì. Sì, certo, esatto. Sì.

Vabbè, que lì perché poi fa parte di questo un po' questi stereotipi, no, un po' un po' maschilisti, no, che l'uo che l'uomo deve essere superiore, no, la donna, quindi
Mh. Ah, beh sì.
No, no, però, eh certo non è non è non è facile. Comunque no, anzi dovessi dovessi essere contento. No, perché comunque si sta
Esatto, bisogna esserne contenti, mo', eh, cioè voglio di
si sta sulla stessa barca, no, s e quindi si rema tutti quanti per la stessa direzione, no? Poi c'è chi è più forte, chi chi è meno bravo. Comunque l'importante è che è che remi anche tu, no? No, che ti metti a remare a remare al contrario, no?
Sì, sì. Certo, sì, esatto, esatto. Anzi, non bisogna precludersi niente. Cioè, io conosco persone che magari hanno avuto opportunità lavorative, uhm, che per non lo so, per un periodo dovevano andare fuori lontano da casa, non ci sono andate perché sennò eh sennò il mio ragazzo ma il tuo ragazzo se ti ama te ne vai e torni e lo ritrovi. Cioè io so di quest'idea.
Eh certo, anzi Eh certo. Certo. Esatto. No, no io pure io pure sono così.
Cioè non è che bisogna sta
E anzi ti deve ti deve ti deve stimolare, ti deve se tu magari hai un dubbio, no, se tu ma eh.
Esatto, ehm, ti deve mettere la tranquillità di dire guarda vai, non ti preoccupare, fai la tua strada
Approfitta di questa approfitta di questa occasione, no, di questa opportunità.
Esatto, tanto continuiamo a stare insieme, per un attimo stringiamo i denti, però poi alla fine si torna si torna a vivere insieme insom
Certo. Poi, ehm, magari non è detto che tu poi rimani lì rimani lì a tempo, uhm, de indeterminato che non mi possa spostare pure io, eh, poi un domani, eh.
No, infa esatto, esatto. Magari ti raggiungo io, intanto vai tu che poi ti raggiungo io, cioè esatto.
Eh certo. Eh, mi trovo pure io qualcosa da fare lì, no, un lavoro.
Esatto, esatto, sì.
Eh va bene, gelosia, brutta brutta cosa quando e diventa pesante. Sì, sì. <chuckles> Ciao cara, ciao.
Brutta cosa, se è troppa dai. <chuckles> Ciao, buona serata, ciao.
Ciao.

Certo, se diventa una cosa che ti rende la vita impossibile, no, che che mua di d che che so, che ti controlla: "Dove sei stata, che hai fatto?" Oppure che d che che s ehm, che che s no, lì diventa pesante. No, lì diventa pesante, no? Però
Beh, certo là sì, là no. Esatto, no, no, là è una gelosia tossica che secondo me tante volte, ehm, è più per eh, ma sì, è motivata, ma poi perché vieni considerato, non so, tipo quasi un oggetto, una proprietà.
Eh. È immotivata do poi, no? Ma Secondo me sai che è dipende anche un po' dall'insicurezza che ha que che ha la cioè la la secondo me la gelosia no? Allora mentre m s concludiamo il discorso co Licia, ti fa piacere quando è una cosa una cosa morbida, no, una cosa perché ti fa capire, insomma, vabbè, questo qua, ehm, che ne so, magari, che ne so, rientri sempre tardi. "Esco", e non ti chiede: "Dove vai, co' cchi vai". No? "Che fai, dove sei stata". No? Eh difatti per questo qui 'n gli je frega n
Ah-ah. Eh certo, sì, sì, ovvio, certo. Sì, no, è vero, è vero. No, ma è sintomo che comunque l'altra persona ci tiene, quindi ci sta.
Eh, dice: "Nun je frega niente di me questo qua perché non non si interessa". No? Quindi dice ma ti ti viene il dubbio, no? "Ma
Mh-mh. Certo.
veramente, cioè questo qui cioè sta con me perché, no, o per o per cosa?". Però quando invece diventa morbosa, è perché secondo me l l l l la persona, che no, che gelo il geloso, anch'i diciamo così, no, è è insicuro, no? E quindi, è insicuro e
Mh-mh. Sì. Sì, è insicuro
e
Sicuramente, a volte è insicuro, ma secondo me è proprio mhmm, un tipo di cioè secondo me poi là si va a sfociare nel nella relazione tossica, no?
Eh, però se t se se tu sei sicura del tuo partner, no, se c'è tipo poi magari cioè non ti p
Mh-mh.